Allora, oggi vorrei parlare di quei momenti in cui sentiamo, diciamo, quella voce critica, uhm, all'interno della nostra testa che magari ci dice, no, uhm, di di fermarci oppure di valutare bene se fare qualcosa o meno, insomma. Ehm, ti è mai successo di di sentirla e esiste, nel tuo caso, questa voce critica? <chuckles>
<laughs> Eh. Esiste costantemente ogni minuto, ogni secondo, ogni ora della vita. No no, e esis chiaramente esiste la la famosa voce della coscienza, diciamo così. Uhm, come come fosse il gri il grillo parlante, no? Ehm, sì, sì, mi c mi capita spesso, ovviamente, di come dire, di di interfacciarmi con l'altro me, quello quello che magari è un po' più riflessivo, un po' più, come dire, razionale rispetto al me piuttosto emozionale, quindi assolutamente, uhm, credo che possa essere un vantaggio, fondamentalmente, per pe pe per le persone. Ovviamente non, co come dire, la la voce critica non è che deve prendere il sopravvento rispetto poi a quelle che sono le tue decisioni pratiche, perché se no, ehm, insomma, lì ci ci sarebbe un problema, però sicuramente ti aiuta, ti aiuta a pen
<chuckles> Esatto, esatto. Mh-mh. <chuckles> Certo. Beh, magari può essere appunto identificata come con la parte un po' più razionale, no, di di te che valuta un po' i pro e i contro nelle varie nelle varie scelte che fai, no?
Gu guarda, fondamentalmente a me capita questo, poi non lo so se poi magari sono sono matto io, totalmente, son da rinchiudere, però veramente mi capita <laughs> co come dire, come se <tsk> se, s mhmm, come se questa voce critica fosse in qualche modo distaccata emotivamente da quello che faccio, no? Ehm, e allora come se fossi un altro me al di fuori di me, come ti posso dire, che che mi dice: “Guarda, ma hai ragionato su questo? Ma guarda, hai pensato a questo? Ma guarda, non lo fare perché può essere pericoloso”. Eh e que questa roba qui, se riesci a controllarla, credo che sia qua quasi come fosse un confidente, no, eh la il il ge generalmente c cerchiamo un consiglio da un amico e ce l'abbiamo dentro la testa, voglio dire.
<snorts> Okay. <snorts> Mh-mh. Okay, ma, mhmm Mh mh. <snorts> Ma per controllarla cosa intendi? Cioè, nel senso, intendi, ehm, reprimerla oppure come dire, uhm, non lo so, gestirla in qualche modo?
<chuckles> Guardami, la la prima cosa che mi viene eh da dire è è parlarci, <chuckles> in questo senso, parlarci e far farti ascoltare ed ascoltare a tua volta esattamente, ti stavo dicendo prima, come fosse un amico a cui chiedi un consiglio o che è a conoscenza magari di un problema che hai, di una decisione che vuoi prendere, la devi trattare in quel modo lì, come faresti con un amico che, mhmm, del quale magari ascolti un consiglio ma non per forza lo devi seguire se magari non non ti sembra corretto, allo stesso modo, ehm, come dire, devi devi u utilizzarla come come sorta di contrappeso diciamo, rispetto magari a a a un'emotività che tu hai che ti fa compiere o ti sta per far compiere una una scelta, una decisione, un atteggiamento in questo senso. Quindi parlerei piuttosto di gestione da questo punto di vista.
<chuckles> Okay. Mh-mh. Sì. Cer <clears throat> Okay, piuttosto che di di repressione, okay. Eh ehm, sai
Eh no no, perchè se la reprimi poi diventa sbilanciato nell'altro senso.
Assolutamente, e sai citarmi qualche episodio concreto in cui magari, appunto, questa voce critica, questa tua parte un po' più razionale, per così dire, ti è stata utile?
Allora guarda, uhm, ti posso citare un esempio sì, uhm, di quando ho ho cambiato la mia modalità lavorativa pur mantenendo lo stesso lavoro. Io avevo un contratto a tempo indeterminato presso questa azienda, uhm, ho deciso di trasformarlo in un contratto da freelance, uhm, in smart working, che comunque, insomma, è è una decisione in intanto impattante, uhm, nella vita, ehm, intanto da un punto di vista economico, perché comunque guadagni un po' meno di quello che che guadagnavo prima, e e impattante anche perché presuppone anche una riorganizzazione, in qualche modo, mhmm, della vita. Diciamo che spesso sono stato a colloquio con la mia voce critica, uhm, che m m mi è stata utile, nel senso che, mhmm, in questo caso, diciamo, la l'emotività probabilmente mi avrebbe portato a non cambiare, uhm, per il timore di mille cose, come ti dicevo, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio di riorganizzazione della vita, mentre la voce critica, uhm, dentro di me mi continuava a ripetere: “Ma tu, intanto, la prima con la tua priorità non è il l'aspetto economico, la vita standard secondo orari organizzati, è la felicità.”
Okay. Okay. Mh-mh. <chuckles> Sì. Mh-mh. Certo, mh.
Cosa ti rende più felice? Come un mantra, la felicità, cosa ti rende più felice, questa cosa ti può rendere più felice, puoi organizzarti, puoi dedicarti più tempo per te, okay, dovrai, mi ha messo anche in guardia no, nel dire: "Dovrai far dei sacrifici ma ne vale la pena perché la felicità è un bene supremo a cui non puoi rinunciare", quindi in questo caso devo dire che
Mh-mh. Che ti ha fatto vedere quindi magari qual è qual era, ti ha fatto mettere a fuoco, no, qual era la tua priorità? Mh.
Esa Esattamente, in questo caso, uhm, diciamo ha fatto proprio questo, ha ha avuto questo ruolo di di chiarirmi effettivamente quali fossero le mie priorità che dall'altra parte erano un pochettino offuscate dal dal timore, dalla paura, del cambiamento e tutte queste cose qua.
Certo. Certo, e, mhmm, sai dirmi se, mhmm, nel corso della tua vita insomma, quale tra le due, ehm, sfere per così dire, ha avuto la meglio? Cioè nel senso, ehm, ha prevalso più spesso l il tuo lato emotivo, oppure la tua voce critica, e quindi la tua il tuo la tua dimensione razionale per così dire?
Uhm uhm Allora guarda, ve ti posso dire che si sicuramente ci sono stati momenti differenti della mia vita, ehm, e e e generalmente li posso anche dividere in 2, diciamo, la la credo che sia una cosa abbastanza comune a tutte le persone; diciamo che quan quando ero più giovane sicuramente, diciamo, uhm, vi vinceva più spesso il lato il lato emotivo, perché magari veramente non, mhmm, quasi quasi come non non non lì lì c'era un un fenomeno da parte mia di repressione della mia voce critica, no, perché magari son son
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo, che era facilmente insomma collegabile al contesto dell'età che stavi vivendo insomma.
<tsk> Esattamente quindi sia, credo, sia una cosa abbastanza comune. Poi con il con l'andare degli anni, diciamo, uhm, gli ho ho restituito di dignità alla mia voce critica ascoltandola un pochettino di più e e e adesso come adesso che sono un adulto diciamo, sono arrivato a a questo punto di equilibrio che che appunto ci dialogo fondamentalmente con la mia voce critica.
<laughs> Mh-mh, okay, una non non cerca di di prevalere sull'altra no, mi sembra di capire.
No ma fa f f faccio in modo che a anche se ci sono dei tentativi in realtà, eh ehm, de della mia parte emozionale di prevaricare quella razionale, così come per difesa o per dispetto, <laughs> dici: "Ora ci sono i tentativi della parte razionale di prevaricare quella cri quella quella emozionale" ehm, quindi ve veramente devi devi raggiungere un un equilibrio essere un po' zen rispetto a questa cosa e cercare di di dargli uguale dignità. Poi, in alcuni casi, prevale chiaramente una parte rispetto all'altra, però poi bisogna veder dal contesto, ehm, e dai rischi connessi e tutto il resto.
Mh-mh, il contrario, no? Certo. Mh-mh. Assolutamente. Assolutamente. E, mmh, senti volevo chiederti, per curiosità, in quei momenti in cui, ehm, senti un po' l'esigenza insomma di dialogare no, di avere un dialogo tra tra le due sf tue sfere diciamo e quindi con la voce critica, <inhales> e con la sfera emozionale, in quel, uhm, in quei momenti là, come agisci concretamente? Cioè nel senso, che ne so, immagino che boh ti pr ti siedi chiudi gli occhi, oppure parli veramente cioè a voce alta, come ti comporti?
Sì. Mh mh. Allora, guarda No, eh Allora, adesso, adesso, non veramente non mi prendere per matto, uhm ma ma ma io di di solito faccio questo soprattutto perché poi non è che è chiaro che la voce critica è sempre dentro di te, però magari ci sono dei momenti, uhm, particolari di riflessione in cui effettivamente, adesso, non è che parlo per la strada da solo e sembra che parlo con la mia voce critica, cioè no no no, non sono matto fino a questo punto. Ma, mh, però ti capita, quando sei a casa, magari in in un momento in cui sei da solo, sei in silenzio, di sentirla, questa voce critica. Io spesso faccio così.
<laughs> Mh-mh. <chuckles>
In bagno o in bagno, davanti a uno specchio, anche sedut davanti a uno specchio, come se parlassi con l mhmm, co come se mi ra me la raffigurassi, uhm, la voce critica co u utilizzando lo specchio. Cioè parlo con me stesso, poi magari non parlo letteralmente, no, cioè non proferisco e del delle volte m'è anche capitato di parlar con lo specchio, ecco, però magari nella mia testa però il f uhm, ascolto, rispondo, ascolto, rispondo solamente nella mia testa. Però il fatto di guardarmi allo specchio è quasi un <tsk> come dire, è veramente vivere una sorta di dia dialogo, è un quasi riappropriarsi anche del sé, no, nel momento in cui poi hai fatto la sintesi tra l'una e l'altra, sei sempre tu, fondamentalmente, quindi
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Certo. E questa questa tecnica, diciamo per così dire, l'hai affinata nel tempo, cioè hai capito col tempo magari che è qualcosa che ti ti fa bene, insomma, per a te stesso? Come ti è nata questa questa storia?
questo non ti manda in confusione, no. <chuckles> Allora, questa questa i in realtà in modo in modo totalmente totalmente casuale, non non c'è un momento specifico in cui io mi ricordo che ho decis
Mh-mh. È stato quindi, diciamo, si può dire un un processo naturale, diciamo.
Sì, quasi naturale perché sai magari che ne so, prima di farti una doccia comunque ci passi davanti allo specchio, mentre con ti vesti o mentre sei semplicemente in cameretta e se hai degli specchi a casa, e sai sai magari ci sono quei momenti di di crisi che parli da solo e e poi ti riconcentri sullo specchio e dici: "Cavolo sto parlando con me stesso". E e e e fai v ve è nata quasi come come associazione poi è un metodo tutto mio, sicuramente sarà sbagliato, sarà da da da matti però è una cosa che come dire
Certo. <chuckles> <chuckles> Ognuno ognuno ha le sue tecniche insomma.
Sì, ognuno <chuckles> ha le sue tecniche o il tecnica, mi sem mi sembra anche, come dire, azzardato nel senso però è una cosa no no, a parte a parte gli scherzi, è una cosa che comunque mi mi fa sentire meglio semplicemente. Mi fa mi fa sintetizzare no, uhm, le le 2 cose.
<snorts> <chuckles> Mh-mh. Senti e, mhmm, diciamo per concludere, uhm, ti sentiresti di dare qualche piccolo consiglio per qualche persona che magari, mhmm, si trova in una condizione in cui sente che o la propria sfera emotiva oppure il proprio lato razionale abbia troppo il sopravvento rispetto all'altro, <inhales> ti sentiresti di dare qualche piccolo, non lo so come definirlo, trucchetto oppure <chuckles> strategia, suggerimento a a questo tipo di persone?
Mh. Suggerimento, eh. Mah, uhm, guarda, intanto i intanto mi è sicuramente capitato di conoscere delle persone che, ehm, in qualche modo fossero in difficoltà con la gestione di questa di questa cosa, perché poi la la la gestione, mhmm, <tsk> come dire, della mhmm, della supremazia dell'uno e dell'altra si si si tramuta in in dei comportamenti. Nel senso che se tu, uhm, come dire, lasci spazio solo al lato emozionale diventi uno scalmanato, fondamentalmente, però dall'altra parte se lasci solo spazio, uhm, al lato razionale, alla voce critica dentro di te che dice: “No, non fare questo non fare questo non fare questo”, ti rinchiudi nella cameretta e e te ne rimani lì, vai vai in una sorta di b burnout che che da cui poi non è neanche tanto facile uscire. Quindi diciamo co come trucchetto, mhmm, come strategia, semplicemente quella di, uhm, non reprimere assolutamente i pensieri, per quanto possano essere perché ma mag magari la voce critica è molto negativa, perché delle volte ti capita che è estremamente disfattista, la voce critica, eh, per
Mh-mh. Certo. Sì. Sì. Mh-mh. Certo, poi ognuno c'ha il proprio livello diciamo di di voce critica, ecco, cioè quella più invadente, quella più magari pericolosa, no, ec eh altre forme diverse.
No, chiaro è chiaro, gli i Esattamente, ma di la di lasciare spazio comunque alla voce critica, perché è quella che ti permette in qualche modo di riequilibrare un atteggiamento pratico che tu stai per fare o vuoi fare o hai fatto, quindi lasciarle spazio ma nello stesso tempo, come dire, essere te stesso critico nei confronti della voce critica. Nel senso di capire effettivamente, uhm, se quella voce critica ti sta in qualche modo limitando, ehm, bloccandoti oppure se, diciamo, quella voce critica ti sta solo soltanto, facendo drizzare le antenne, cioè dire: “Oh, guarda, stai attento perché le conseguenze potrebbero essere queste, poi magari non sono però quantomeno fai attenzione, tieni presente, eh.” Que questo, fondamentalmente, direi come consiglio: di bilanciarla, di però di lasciarle un pochettino di spazio, sicuro.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Sono totalmente d'accordo con con la tua visione. Va benissimo e grazie per aver condiviso la tua esperienza e le tue informazioni con me, sei stato sicuramente utile e prezioso e spero di di sentirti presto.
Grazie grazie, non sono matto ma questo è il mio meccanismo.
<chuckles>